Eh, o medo está na gente, o o bloqueio está no medo da gente.
Sim. Sim, sim. É é justamente, eu reconheço esse medo de falhar, sabe, por isso que eu queria entender realmente, assim porque é assim, eu já estou com a vida estável, eu trabalho na França, meu trabalho é super estável, eh, já to já tenho a minha mulher está aqui, então assim, minha vida está super tranquila. Então agora é o momento de eu re voltar assim, a esses metas e objetivos passados, sabe.
Puramente aí. Olha E se dedicar a isso.
É, e aí eu queria me dedicar, e eu queria entender assim, como é que eu volto? Porque também não adianta eu querer voltar como se fosse o como se eu não soubesse inglês, né, eu querer ir pegar coisa de básico, eu acho que isso aí vai ser um saco. Eu queria entender realmente aham, diga.
Não, não, olha Faz um nivelamento ca sinceramente, olha, você tem um nivelamento, você tem o certificado B2, certo?
Certo.
Você se sentiu mais confortável no B2, né. Então, se você não se sentiu confortável de cara no C1
Uhum.
usa esse certificado para você ir para os B2. Se for um lugar que você vai fazer uma avaliação, um nivelamento, e a pessoa te mandar para um C1, você pode falar assim: "Não, sabe o que que é prófi, <clicks tongue> eu me sinto mais confortável" e explica. Explica e pede, eu acho que o problema seria você pedisse para ele para ir para o superior.
Não, eu eu acho que eu nem conseguiria entrar nesse seu aí. <chuckles> Ali foi um acaso da vida ali. <laughs>
Não. Aconteceu, você deu a sorte, a ou ou não, mas enfim. Eh, explica. Explica, bota a tua preocupação, diz, fala abertamente: "Eu não me sinto seguro em falar com um C1, por exemplo. Eu me sinto mais seguro e confortável no B2, que eu acho que eu preciso praticar mais".